初めて強く心に残った曲について、はい、覚えていらっしゃいますか？
はい。 ああ！ありますね、すごく強烈に心に残った曲があってそれはあの、クラシックの曲なんですけど
<laughs> あるんですね。 はい。 あ、クラシックですか、ええ、はい。
はい、バッハの確か、小フーガト短調っていう曲があって
うーん、なるほど、はい。
あのお！あれです、あの、トゥルルーン、トゥルルルルーンルーンのやつの始まるあの曲を、それもドイツで聞いた時なんですけど
うん。<chuckles> はいはいはい。 はい。 ああ、もう、本場で。
もう、つ強烈に強く残りましたね、さっき初めて聞いた時。は、はい。はい。
ええ、それはその時の状況もう少し詳しく聞かせてください。
はい！えっとですね、それ、ちょうどクリスマスイブで
はい。
で、えっとですね、ハイデルベルクっていう街がありまして、ドイツに。すごかなの古城があって、あの、ゆま、すごる古城があって大きい川もあって、そ、川の麓に
うんうんうん、はい。 ああ、え。 はい。 はい。
修道院があったんですよね。
ああ、なるほど、修道院ですか、うんうん。
はい、そこで、クリスマスイブにあの、バッハの曲をパイプオルガンで演奏しますよ、みたい
はい。 ああ、そういうなんかこう催しというか、それがあったんですね。はい。
あ、そうなんすそうなんす。催しがあって、すごくクラシック音楽自体好きだったので、あのそのとあの今の、ま、妻ななんですけど、か彼女、まあ、ん、今の妻と一緒に行こうってなって
はい。 うんうん。はい。 ああ、それを目的に、あ、に日本から行くっていうことですそれ
はい。 あ、ま、たまたまその時はあのそこであのハイデルベルク観光してたんですけど
はいはい。 ああ、なるほどなるほど。そこでうんうん、ちょうどあるから行こうっていう感じだったんですね。はい。
で、たまたま知ってはい、そうです。 そうです。 で、クリスマスイブ夜なんですけど、もう行ってその修道院に
はい。 はい。
でも、もうもう、すや山山の中に修道院ポツンってあるんですけど
ああ、結構そういう街から離れたような場所だったんですね。へえ。
そうなんですよ。でもう、そう、修道院あ上がるところですら、もう雰囲気があって。やっぱろうそく灯されてて
はい。 ええ、それはすごいですね。あ、なんかクリスマス仕様ってことですか。うんうんうんうん。
そうなんそうなんすよ。 そうなの、多分だと思うんですけど、で、入って、すごい暗い中で、もうパイプオルガンだけちょっとライトアップされてて。
はい。 うんうん。 ええ、それは幻想的ですね。<chuckles>
で、そこでそうなんす、バッハのあの曲聴いて
へえ。
もうね、初めて聞いた時に、「あ、この世界に神様いるんだ」って思ったんですよね。
うんうん。はい。 ああ、なるほど。うんうんうん。
<laughs> そうなんす。もう、「神様会ってないと、バッハ、この曲作れないでしょ？」って思ったぐらい
ああ、もう、それほど、心に響いたんですね。うーん。
神聖さを、はい、感じたんですよね。もう、すごかったですね、あれはちょっと強烈すぎましたね。はい。はい。
ああ、そんすその曲ゆについてはなんか、以前からこう、好きだったとかそういうことはあるんですか？
いや、なんか思い入れ自体は、ま、ね、に日本でもそのね、ト短調、あああ、小フーガ、ト短調は有名なので、ま、き聞き馴染みはあったんですけど
はい。 うんうんうん。 はい、はい。 まあ、確かに、誰しも聞いたことはあると思うんですね。はい。はいはい。はい。
ですよね？なんかね、なんかしらの機会で。ただ、教会でそれをパイプオルガンで聞くと
うーん、うーん。はい。
やはりね、あの、体が音に包まれるんですよね、パイプオルガンの。
はい。 ああ、なるほど、もう耳でというよりは、こう体全体で受け止めるっていう感じ
そうなんす。そうなんすよ。 やはり、教会自体も、そのパイプオルガンの音の響きを計算して設計されてて、いい感じに響くんですよ。
ああ、そうなんですね。うーん、なるほど。
うん。で、あの曲聴くと、もうね、目つぶって聞いてたんですけど
はい。 ああ、はい。
聞いてる間もう、頭ん中で天に自分を召していくんですよね。<laughs> はい。もう。全然自分、あの、ね、キリスト教徒でも全然ないんですけど、もうね、自分の、ぬ背中に、あの、翼が生えて <laughs> 天界に、なんか、召されていくイメージが自然と彷彿すと、されたんすよね。はい。ほほら、や、すごかったでそんなの、もう、それまで神様なんて信じ、なかったのに、それ聴いて、もう自分はそういうね、なんすか、イメージも湧いて、感覚にもなったので、よだからよりびっくりしたの、「え、自分、こんなこと思うんだ！」みたい
うん。 う、うーん、ふ、ふふふ。なるほど。そういうイメージが、う浮かぶんですね。はい。 はい。 うん。<chuckles> なるほ うん、うん、うん。 ああ、へえ、すごい体験ですね、それ。うん。 はい。 うん、ふん。 うーん。 はい。 ああ、なるほど。自分でも驚きというか、うーん。確かにそれまでの人生で、ね、そこまでそういう、なん、神様に対する信仰とかがね、自覚してなかったわけですからね。
はい。そうなんすよ。はい。はい。 なかったで なかったです。全然なかったのに、もう曲聴いたら、もう、なんすか、有無を言わさないなんか説得力があって
ええ。はい。はい。 ああ、なるほど。確かに教会音楽って、なんかそういう力がありそうですよね、うんうん。
はい。 そうなんすよ。特に、バッハって、やはり、その宗教音楽に人生捧げた人と言われるぐらい、もう心血注いで頑張った人なので、やはりそれもあってか、よより神に捧げる曲っていう感じしましたね。
はい。 うーん。 ああ、なるほど。 はい。 うん。 ええ、それはなんか、すごい体験ですね。<chuckles> はい、はい。
あ、はい。 いやあ、なのでそれ以降、それ聴いてから、「あ、神様いるんだ」っていう前提で世界を見るようになりましたね。
あ、もうなんかこう、ご自身の世界観みたいなものがこうガラッと変わったようなええ。
はい。 まさに。 はい。「いいるんだ、じゃあ神様、何を作ろうとしたのか？何を実現させようとしたのかな？」って考えるぐらい
はい。 ああ、へえ。
その後の人生大きくはい、影響受けました。
そうなんです <chuckles>
ははい。はい。
え、例えば、なんか、その後の人生で、なんか、行動がこう変わったみたいな、なんなんかありますか？はい。
はい。 あ、なので、芸術とか、まあ、エンタメでもそうですね、なんか感動した時に、強い感動覚えた時に、これって神様が、なんで、人間の中に、人間の行動に一種、まあ、コーディングっていうんですか？
ああ。はい。 はい。 うん。 はい。 ああ、なるほど。
なんかそういったものに動くように、そういったものを作るように、人間を設計したのかな？って思うようにもなりました。
はい。 わあ、なるほど、なんかそう、美しいものとか、こう心を動かされるものに出会った時に、そう、か考えるはい。
はい。 そうです。 そうです。なので、アートにしても芸術にしああ、芸術にしても、エンタメにしても、スポーツにしても、何か人が、う心動く時に、自分中で神の法則って、呼んでるんですけど、神の法則は全部通じる何かがあると思ってます。
はい、はい。 ああ、なるほどなるほど。 うんうん。 <giggles> はい。 ああ、え、それはそのバッハのその曲聴く前には全然、あの、思ってなかったことなんです、そ、ね。で、ええ、それはなんか、すごい変化ですね。
はい。 そうです。思ってなかったです。もう微塵も思ってなかったです、それは、はい。 そう、なんすよね。なのですごくびっくりしたのと、すごくその時、あの、心に残ってるのが、そのパイプオルガン弾いてる方は60代ぐらいの、結構年配のドイツ人男性だったんですけど
<laughs> はい。 はい。 うん。 はい。
あの、まずは曲聴いてる時は自分てにめしてたんですけど。<chuckles> そ、男性は時々音間違えるんですよね。
うん、<laughs> はい。 ああ、なるほど。あ、でも、そそんなことまで気づかれるんですか。うんうん。
うん、もう、ゆわ分かりなんか、え、素人でもわかるぐらい、あ、今おええ、間違えたなって、なぜ分かるかというと、間違えた瞬間に自分の頭ん中で、そ地に落ちてくるんすよ。<laughs> その、人間界に戻ってくるんすよ。あ、え？あれ、こ現実じゃんみたいな。<chuckles>
<chuckles> はい。 うん。 うん。ええ。<laughs> まあ。<laughs> ああ、なるほど。
いやだから、だからすごいんですよ。やはり神の設計なんですよ、そう曲自体が。
はい。 うん。 ああ、だからこそ間違えたら、そう、こう、も元の世界に戻ってしまうというか。
はい、そうです。 そうです。一歩でも踏み外そうもんなら、もう、天から落ちてくるわけですよね。
はい。 ええ。すすはい。
そうなんです。で、そっからまた曲が頑張って弾いても、またいっちから天に上がっていかないといけない、大変なんですよね。<laughs> そうですよね。そうなんす そうなんすそうなんすそうなんす。
うんうん。 <laughs> なるほど、また地上から再スタートになるんですね。<chuckles>
いや、それもね、体感さしてくれたからすごいんですよね。
それはないなんか、すものすごい体験な気はしますね。うん。
すごいです。なんか、いや、ほんとにだから、天界っていうんですか、神の世界があって、そこに引き上げてくれるものだなとも思いましたね、その、わかる曲は。はい。
はい。 うんうん。 ああああ。 あのその時ってその、当時の、こ恋人ですか？その今の、はい、今の、つたえっと、と一緒に行かれてたと思うんですけど。その、どどうでしたかね、その隣で聞いてる感じは。<giggles>
はい。 はい、今のはい、妻で、はい。はい。 はい。 はい。<laughs> はい。えっとですね、この感動を聞いた直後に妻に伝えたんすね。「神様っているんだ！」みたいなすごく
はい。 はい、はい。 そうですよね、ご自身はなんかものすごい衝撃を受けてらっしゃいますもんね。はい。はい。
はい、ものすごいじゅ熱量で、<laughs> そうです。話したら、妻は実はあのドイツ人で、ドイツで生まれ育った人なんですけど、妻はなんかポカンとしてました。「え、何言ってるの？」みたいな。なんか多分ね、ん、見た感じ、ドイツの人にとって結構当たり前の感覚に近くて、神様がいるとか。
ああ、なるほど、はい。 はい。 <laughs> そうんうん。 ああ、なるほど。
その神に、さそさそすかかに捧げる芸術作品だったりっていうのは、すごく身近なものらしいのかなと思うぐらい、あすまあまあ言わんとしてることはわからんでもないけど、そこまで感動する？ぐらい。
うんうん。 うーん。 はいはい。 ああ、なるほどなるほど。ああ、なるほど、こう全然何言ってるかわからないっていう意味ではなくて、ああ、なんかそれもう知ってるけどみたいな、なんか。
はい。 はい。 <chuckles> 知ってるよと。ん、もう生まれそれで生まれ育ったよぐらいの、はい、ぐらい。
うんうんうんうん。へえ、あ、そういう感覚だったんですね。へえ。
はい。いや、なんかあれほどなんか絶対的な神、やはり、ま、キリスト教的なその絶対神的な感覚、日本で生まれ育ってなかったので、より衝撃だったんですよね、自分にとっては。うん。
はい。 はい。 うーん。 そうですよね、なかなか、そうですよね。それってなんかこう、教会のパイプオルガンで聞くみたいな経験自体はおありだったんですか？あ、それも初めてだったんですね。うーん。うん-うんうん。
はい。 いや、なかったですね。 初めてだったです。いや、初めて尽くしでやはりより衝撃だったと思います。
確かに、それは何かこう神っていうものをね、感じるでしょうね。
はい。 ふ。 いや、すごかったですね。なんか、ほんとにより大きなす存在？
うんうん、はい。
で、もう圧倒的な美を、なんか感じさせてくれるものだったので、うん、もう一瞬で信じちゃいましたね、神様を。うん。
うーん、なるほど。 はい。 ああ。<chuckles> その後、なんかこう教会に通われたりとか、なんかそういうことって、ああったりするんですか？
はい。 ああ、あの、ま、信者になるほどじゃなかったですけど、よりそういった宗教的なキリスト教的な、なんかそれそれこそステンドグラスがあるところだったり、歴史的背景がある教会にはすごく意識的に行くようになりましたね。
はいはいはい。 うーん。 ああ、なるほど、はい。 うん。 あ、ああ、いろんな教会に赴かれてるんね。うんうん。
はい、もう、分かりやすい例で言うとバッハが、バッハい人生さそげえ、ささえさそげえ、させええと、捧げた教会がトーマス教会ってありまして。
はい、はい。 はい。 ああ、その教会があるんですね。うんうんうん。
あります。えっと、ライプツィヒにありまして。そこにも行きました。
はい。 ああ、なるほど。そのバッハのなんか思いをうん。え、どどうでした？そこは。
はい。 人生を象徴するような、はい。そこではいはい。いや、やはりね、その、そこになぜ、すババッハがそこで人生捧げたかって言われてるかというと、そこで聖歌隊があるんですよね。
はい。 はい。 はい。 ああ、すあ、なるほど、はい。
はい、あの、ま、まさにキリスト教の音楽を歌う聖歌隊がありまして、そこの音楽監督を務めてて、もう40年ぐらい、バッハが。
うんうんうんうん。はい。 うん。 あ、そういうこともされてたんですね。こう作曲だけではなく、うんうんうん。はんはい。
そうなんす。 そうですしうそうです。監督もしてて、その曲をそんバッハのそのトーマス協会で聴いた時に、またはい。
ああ、実際に、つう聖歌隊の方が歌われているのを聴かれたんですか？え、それはすごいです。はい。
そうなんす、その時はもうやはりまた天に召されましたね、自分。<laughs> そうです、<laughs> そうです。はい、あ、はい。や
おお。<laughs> あ、なるほど。やっぱりまたこうが合唱というか、それはまた違いますよね。その
はい。 なと、そうですね、やはり人の声ってなると、やはりまた、なんでやっぱり天使っていう概念が生まれたりとか
うんうん。うんうん、はい。 うんうんうん。
なのがすごくなんか理解から身をもって理解できた気がしますね。うん。
ああ、もうなんかこう、目に浮かぶわけですもんね、その状況、あの、じ情景というか、景色が。
まさにそうですそうです。 はい、まさにその、うう歌ってる人たちも、あの聖トマス教会2階があって、2階部分
はい。 ああ、はい。
2階部分に歌ってるんですよね、皆さん。
ああ、なるほど。はい。うんうんうん、はい。
で、観客は1階にいるんですけど、ほんとに目つぶって聞くと、あの、天の上から歌ってるみたいな感じかなんですよ。
はい。 ああ、なるほど。確かに上からですもんね。上から聞こえてくるっていう。うーん。
はい。 そうなんすそうなんす。 なんかね、そこの演出も上手なんですよね、結局ね。
確かになんかす考えられてる感じしますね。うん、すべてが、はい。
そうなんそうなんす。で、目の前にはまさにイエスキリストの、あの十字架に架けられたあの像があって。
はい。うんうんうん。 ああ、なるほど。
なんかね、なんかやっぱ、それ曲聴きながら、そういったものを見てると、「あ、ほんとにこういうことあったのか」って思わせるぐらいの説得力あるんですよね。
はい。はい。 おお、なるほど。やっぱこう、宗教のこう、力があるんですね。ははい。
ありますあります。やはりね、な何千年ってやっぱ、それにすう普及されるために頑張ってきた文化でもあると思うので。うーん、すごいですね、はい。
うんうんうん。 うーん、確かに。へえ、それ、あの周りで聞かれてる、その、多分、えっと、その、ご当地の人々は、 の方たちはなんかどんな雰囲気なんですか？
はい。 はいはい。 しかも、やはり自分から見ると、やっぱり当たり前まあ、自分ほどは感動してなくて、まあ、もちろん、かなんかすごく神聖なものとしては聴いてる視線は感じたんですけど。捉え方はやはり、なんかね、やっぱ自分とは違うのかなって、すごく、なんか自分たちのアイデンティティになってるものを、再認識する機会として捉えているのかなって感じますね。うん。うん。
う、ふん。 ああ、はいはい。 うんうんうん。 はい。 うーん。 はいはい。 ああ。なるほど、そういうことなんですね。あ、やっぱりこう、なんかこう、人生の途中からこうね、衝撃を受けたあの外にいた側というか、とはまた違った捉え方なんでしょうね。うんうん。はい。
はい。<giggles> はい、まさに。 はい。 だと思います。まあ、日本で言うなんかね、和楽器の雅楽聴いたり、みたいな感覚に近いのかなってのは、なんか見受けられますね。はい。
ああ-ああ、はいはい。 うーん。 ああ、なるほど、それちょっと結構なんか腑に落ちるというか、うんうん。確かにこう、海外の方からしたら結構ね、がわ雅楽とかもね、とても衝撃かもしれないですね、この神社とかで特に聞いたりすると。うん。
うん-うんうん、だと思います。はい。 だと思います。うん。 はい。 そうなんそう、そうなんです。まさに、ま、向こうの人たちファンタジー？自分たちが生きている世界とは違う別世界のものと、いう感覚が自分はキリスト教音楽に対してはすごく感じますね。うん、はい。
はいはい。 うーん。 うんうんうん。 ああ、なるほど。そうなんですね。確かに。<chuckles>
ううーん。いや、すごいです。まさかあの、ね、体験からここまでキリスト教を。ひいてはね、そのいろんな思想、バッハの生い立ちに興味を持つのはすごいと思いますね。
はい。 うーん。うん、確かに。 ああ、そうですよね。あ、そこからなんかこう、キリスト教の歴史とかなんかそういうのもああ、で、調べられたりそういう教会に出向かれたりとか、色々されてるんですね。
うん。 ああ、はい、すごく興持って調べましたね。 いや、もう、はい。そもそも、例えばそのカトリックとプロテスタントとどう違うんだとか、どういった国にキリスト教を普及したんだとか、すごくそこにすらも興味持つようになりましたね。
ああ、なるほどなるほど。 ああ。ああ、なるほど、そういう歴史的な側面というか、それも、へえ、お調べになられたんですね。
うーん。 そうなんす、それ知って、また同じ曲きょうふうがとたんじょ聴くとまた違って聴こえるんですよね。
はい。ああ、なるほど。 うん。ああ、いいですね。そうやってこうね、最初は何も知らずにというか最初の衝撃はあったけれど、こう、さらに歴史を学んだりなんか背景をの知識をつけて聞くとまたまた一層よく聴こえる。はい。
はい。 はい。 そうなんす、深みだったり、感動の量が違いますね、やはり。うーん。<laughs> まさに。いやいや、ほんとすだから、うん、これからどんどんはまっていくだろうなとも思いますね。うん。
ああ、へ、そうなんですね。な。 うんうん。 ああ。なるほど。確かに。いや、なんか今日本日は結構その、えっと、クリスマスの夜ですか？クリスマスイブの、はい、なんかパイプオルガンで衝撃を受けて、人生まで変わってしまったような話、お聞かせいただきありがとうございました。
うん。 はい。 うん。はい。 はい。はい。いや、そうなんです、はい。 いや、こちらこそお話できて良かったです。ほんとありがとうございました。
はい。